Ciao.
Ciao.
Eccoci qua, ciao. Allora, oggi parliamo di esperienze culturali, ehm, passate, come influenzano le scelte di viaggio. Parliamo di viaggi. Ti piace viaggiare a te intanto? Okay.
Eccoci qua. Dimmi, dimmi. Mh-mh. Ah, okay. Molto. Secondo me cioè, uhm, è la maniera miglior dico sempre questo, che è la maniera migliore di spendere i propri soldi, viaggiare. <chuckles>
Giusto, giusto. Brava, concordo. <chuckles> Esatto.
<chuckles> Ah okay, quindi ami viaggiare anche tu immagino, no?
Moltissimo, sì, sì, io son proprio appassionato, assolutamente. <chuckles>
Bene, bene, ottimo. Allora, che cosa possiamo dire di questo argome come si può cominciare, è talmente vasto come argomento.
Esatto, sì, sì, sì, esatto, esatto, sì. E e secondo te, appunto, quello che volevo chiederti, come, mhmm, ehm, come queste esperienze culturali passate, diciamo, come il tuo passato va a influenzare magari, mhmm, quello che hai vissuto nel passato, eccetera, va a influenzare una scelta di una destinazione, magari rispetto a un'altra nell'ambito dei viaggi?
Sì. Mh-mh. Mh-mh.